そうなんですよ。んで、逆に夏は私あまり寒すぎる、あの普通の冷房車が寒すぎるんで、弱冷房車弱冷探してるんです。だからそれもやっぱ夏ならではだなみたいな気いしますね。ううん。
ああ、 はい。 うーん。確かに、冬もこもこで、っていうのは何となく分かりますます。もこもこ指数面白いですね。<laughs>
うん。 そうなんですよ。うんうん。
え、そういうのをまあ、ちょっと上手に季節の変わり目みたいな変化を乗り切るには、なんかコツとかありますかね？
うん。